बढ़िया है। अच्छा, तो क्या मानिए अगर किसी का बजट कम है जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे नहीं ख़र्च करता हो कपड़ों के ऊपर लेकिन फिर भी उसे अच्छा कपड़ा चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए जिसमें वो कॉन्फिडेंट महसूस कर सके, तो आप उसे किस तरह के सुझाव देंगी कि किस तरह की चीज़ें वो ध्यान रखे कि, और कहाँ से वो ऐसे कपड़े ख़रीदे? डिस्काउंट देखना ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए, कि ताकि उसे अच्छे कपड़े भी मिल जाए और जो वो है वो अ, कपड़े अच्छे पहन भी ले और उसका पैसा भी बच जाए।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, मेरा यही रहता है कि मतलब मैं यही सुझाव दूँगी क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कि आप होता है ना कि बहुत लोगों की आदत हो जैसे अ, दिल्ली में एक मार्केट बहुत फेमस है सरोजिनी नगर, ठीक है? वहाँ आप जाओगे तो आपको ₹50 में एक टॉप भी मिल जाता है बहुत सा आसानी से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, ठीक है? ₹200 की आपको जीन्स मिल जाती है, ₹300 की जीन्स मिल जाती है। ड्रेसेज़ आपको बहुत आसानी से ₹150 की मिल जाती हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब तो चल अ, बचपन में अ, जब हम नए-नए हमने सुना था कि हाँ सरोजिनी नगर एक मार्केट है, तब तो काफ़ी अच्छा लगता था, कि भई बहुत बढ़िया मार्केट है। वाह-वाह ₹50 के टॉप मिल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम वाले नहीं होते। जैसे जो लोग कॉलेज जा रहे हैं बच्चे जिनको एक ही बार दो बार पहनना है, उनके लिए चलो ठीक है एक बार को। लेकिन अगर आप जैसे ऑफिस-गोइंग हो, या वैसे कुछ है, मुझे लगता है कि बच्चों को भी नहीं लेना चाहिए बट लेकिन बच्चों को शौक़ होता है, थोड़ा फ़ैशन मिल जाता है, बात अलग है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप भले ही ₹500 का टॉप लो, ₹700 का टॉप लो, लेकिन ऐसा लो कि जो देखने में भी अ, थोड़ा एलिगेंट लगे और आगे तक चले। हालाँकि सरोजिनी वाले कपड़े भी बहुत लोग पहनते हैं।
जी। अच्छा। अरे वाह! ये तो बढ़िया है। जी। हुँ। हाँ। <chuckles> ओह! जी। हाँ। मतलब क्या आपको ऐसे कपड़े पसंद हैं, आपका ये है कि फैब्रिक अच्छा हो, भले थोड़ा चले, भले थोड़ा महँगा हो, वो आपको ज़्यादा पसंद आता है। चलिए ये तो बढ़िया है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा ये बताइए आप कि, आप कहाँ पैसे ज़्यादा लगाना उच उचित समझती हैं? आप उसकी साइज पे, टेलरिंग पे या फिर उसके मटेरियल पर, किस चीज़ पर ज़्यादा आपको लगता है कि हाँ यहाँ पैसे खर्चे करेंगे तो बर्बाद नहीं होंगे बल्कि वो मेरे लिए सही रहेंगे, क्या अ, ऐसा होता है कपड़े में क्या ख़ासियत देखती हैं?
हुँ। हाँ। हाँ चलेगा। हुँ। मुझे ज़्यादा मुझे ज़्यादा रहता है कि उसके फैब्रिक पे। मुझे मैं तो, पहले तो सिलवा के पहनना पसंद नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि, उतने का ब जैसे अभी मान लो हमें सूट ही पहनना है, तो अभी चलो आप दो हज़ार रुपए का सा कपड़ा लो। उसके बाद उसकी ₹2,000 स्टिचिंग दो हो गया सीधे-सीधे चार हज़ार रुपए, थोड़ी-बहुत एक्सेसरीज़ अगर लग गईं तो ₹5,000 का आपका कपड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि बेहतर ब्रांड से आप जाके, बना हुआ पीस आप ले सकते हो, 3 -4000 में आपको आराम से आ जाएगा। आपको 1,000-1,500 बचेंगे भी और मुझे लगता है कि अच्छे फैब्रिक में चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं फैब्रिक पे ज़्यादा पैसा लगाना पसंद करती हूँ ना कि स्टिचिंग पे या अदर चीज़ों पे।
अच्छा। ओह! जी। हाँ। हाँ, ये तो है। बिल्कुल।

हाँ। जैसे काफ़ी कम उम्र से ही कपड़े खरीदना शुरू कर दिया था खुद से। होता है ना कि जब हम न नए कम उम्र से कमाना शुरू कर देते हैं तो होता है कि अपने ही पैसों का खरीदो तो ज़्यादा बेहतर है, वो वाला हिसाब-किताब। तो काफ़ी कम उम्र से जब खरीदना शुरू किया हाँ शुरुआत में देखो गलतियाँ होती हैं, क्योंकि हमें फैब्रिक नहीं पता, तो मुझे इतना नाम भी नहीं पता होता थे कि भई इस फैब्रिक को बोलते क्या हैं। लेकिन होता है कि समय के साथ-साथ जब हम बहुत ज़्यादा अ, होता है ना कि मार्केट गए हैं, ले लिया हमने और बहुत सारी मार्केट एक्सप्लोर करीं तो समझ आया, कि हाँ इस फैब्रिक को ये कहा जाता है, या ये वाला कपड़ा इतने में ही आता है। ये वाली चीज़ भी मैंने बहुत सीखी, कि कई बार लोग उल्लू बना के दे देते हैं कि, "नहीं, नहीं ये फैब्रिक है मैडम, ले लो बहुत अच्छा है"। लेकिन अब ऐसा होता, अब कोई उल्लू नहीं बना सकता क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, समझ आ गया कि हाँ ये वाला फैब्रिक इतने ही प्राइस में आता है। इससे ज़्यादा अ, इसके बनते नहीं हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है समय के साथ आती है। हुँ।
अच्छा। बिल्कुल। हुँ। हुँ। हाँ जी। हाँ। हाँ, हाँ। ये तो है। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि जी। आप अ, मानिए कोई कपड़े लेने गयी हैं, तो आप क्या वही पे सोचती है कि एक बार ट्राई करके देख लूँ की कैसे कपड़े हैं, फ़िट है या नहीं, या फिर आप सीधे ही लेकर आ जाती हैं घर?
हुँ, हुँ। मुझे सबसे बोरिंग काम यही लगता है कि हम कपड़े लेने जाओ, मैं ट्रायल करूँ। मतलब मुझे इससे ज़्यादा बोरिंग काम कुछ नहीं लगता। मेरा ऐसा मानना है मतलब मैं शू पता नहीं क्यों अभी भी नहीं होता मुझे, कि मैं शुरू से जब-जब शॉपिंग करने जाती थी ना, जो चीज़ मुझे पसंद आई, मैंने खरीद ली। घर आके मैंने उसको तब ट्राई किया और मैं मैक्सिमम टाइम कोशिश करती हूँ कि मुझे एक्सचेंज ना करना पड़े। मुझे एक्सचेंज करने में बड़ी आफ़त आती है।
जी। हैं, हैं। ओह! तो मानो अगर आप किसी ऐसी दुकान पर आप जाती हैं, जहाँ पर ऐसा मतलब एक्सचेंज का, रिटर्न का ऑप्शन ही ना हो, कभी-कभी ऐसी दुकानें मिल जाती हैं। तो वहाँ पर क्या करती हैं आप, किस तरह से बचती हैं अ, ट्राई करने से, ये बताइए।
हुँ। हाँ ,नहीं, जैसे होता है ना कि मतलब मुझे पसंद ही नहीं है एक्सचेंज करना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुकान वालों को कितना बेकार लगता होगा कि एक्सचेंज करने आ गए, परेशान ये, वो समथिंग। तो यार, हम पहले ही इतना बेहतर ले लेंगे हमें एक्सचेंज क्यों करना है। मतलब कोशिश करो ना कि पहले आप सम्स आपको साइज़ सब कुछ पता होते हैं कि आपको टी-शर्ट का कौन-सा साइज़ आएगा, जीन्स का कौन-सा साइज़। तो आप क्यों परेशान करते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैक्सिमम नव आज तक तो मुझे लगता है 99% मैं कभी अ, एक्सचेंज करने नहीं गई होऊँगी। एक प्रतिशत गई होऊँगी जहाँ मुझे लगा होगा कि बहुत ही महँगा है, एक्सचेंज करना चाहिए। नहीं तो मैं उसे रख भी देती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि किसी को दे देंगे कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, नहीं पहनना कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है।
जी। <giggles> ये तो है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया है। जी। अच्छा। हाँ। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने मानिए दुकान पे आप गई, आपको कोई कपड़ा हो बहुत ही अच्छा लगा हो, और उसे देखकर लगा हाँ ये कपड़े तो मेरे पे बहुत सही लगेंगे। लेकिन जब आप घर गई हों, तो आपको ऐसा महसूस हुआ, अरे यार क्या लेके आ गए। मतलब फिर आपको थोड़ा-सा अंदर से गिल्ट आया हो कि नहीं लेना चाहिए था। लेकिन आपने जैसे अपनी अ ज आपने बताया कि आप नहीं वापस कर पाती हो, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि वो कपड़ा रखा रह गया हो?
तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं हुँ। हुँ। हुँ। हाँ। हाँ बहुत बार ऐसा होता है, जैसे बचपन में जब हमने अ, शुरुआत की थी जब जिस टाइम कमाना शुरू किया था, तो उस टाइम लोग बोलते सरोजिनी में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, ये वो। खूब अ, मतलब अ, उसको बढ़ावा दे दिया था। अब तो ख़ैर बढ़ावा दे भी देते हैं, तो भी हमें पता है। लेकिन उस टाइम इतना सारा खरीद के ले आते थे क्योंकि 2-3,000 में बहुत सारे आ जाते थे। और इतने सारे आ जाते थे तो खुशी होती थी, लेकिन घर आने के बाद आज तक का रिकॉर्ड है कि जब-जब सरोजिनी से सामान आया होगा, मान लो 3,000 का सामान आया है, मान लो उसमें 15 पीसेज़ या जो भी जितने भी पीसेज़ आए हैं, उसमें से मुश्किल से मैं एक एक-2 पहन पाती थी। क्योंकि वो घर आने के बाद या तो मुझे फिट नहीं होते थे
अच्छा। <laughs> जी। हाँ। मतलब ये 3 हज़ार में इतने सारे पीसेज़ आ जाते हैं वहाँ पर?